Ouais, je pense que, bah, c'est ouais, je sais p c'est c'est c'est le cas, c'est un nouveau travail, heu, heu, avec un peu plus de justement de responsabilités, de, heu, c'est pas vraiment des horaires, heu, fixes comme on a l'habitude comme j'ai eu l'habitude d'avoir par exemple auparavant, heu, heu, des fois voilà c'est je peux je peux travailler, heu, un peu plus dans la soirée, heu, et puis derrière bon voilà ça ça me <tsk> je vais pas dire ça me pénalise parce que voilà ça reste du travail, heu, aussi mais heu, mais voilà c'est c'est des heures en fait, heu heu, des des des créneaux que j'avais, heu, habitude, heu, heu voilà, heu, où vraiment c'était vraiment dédié à à ma pratique sportive et puis ça s'est un peu dissipé par le temps en fait, voilà, heu, je me retrouvais, bah, voilà avec, heu, heu, des fois sur une semaine, heu, heu, à aller 1 fois à 2 fois à la salle de sport par, heu, justement dans la semaine et ce qui n'était heu, heu, jamais arrivé pour moi auparavant et puis, heu heu et puis oui voilà j justement j'avais un autre travail, heu heu, à ce moment-là et puis derrière bon voilà c'était un peu plus facile pour moi de de de trouver du temps et puis peut-être que des obligations familiales, des responsabilités étaient un peu moindres par rapport à aujourd'hui donc heu, c'est ce qui a beaucoup changé entre, bah, entre avant et aujourd'hui.
D'accord, d'accord et heu, ça m'amène à à vouloir te poser une question si tu me permets: qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que tu sens un effet, heu, au-delà de la frustration que tu verbalises super bien? Est-ce que tu sens un autre effet, quelque chose que que qui joue sur ton mental ou sur ou peut-être même sur ton humeur, heu, sur le fait que que tu ne vas pas à la salle de sport actuellement ou q ou que tout simplement tu aies du mal à aménager ces créneaux pour toi?

Ouais justement franchement c'est, ta question <clears throat> est très très ju ste justement, heu heu, il y a une chose en fait, j'ai eu un petit déclic en fait à un moment donné, heu heu, justement quand j'avais changé ce travail parce que vraiment je trouvais pas du tout de temps pour moi, heu heu, parfois en fait c'était vraiment, heu heu, je programmais comme je te l'avais dit des séances et puis derrière bah ça tombait à l'eau parce que bah je finissais trop tard, j'étais trop fatigué puis derrière, heu, bah c'était impossible pour moi de de pouvoir faire cette séance-là et en fait, heu, bah dans mon nouveau travail voilà j'ai, heu j'ai eu parfois des annulations le matin, heu, heu, justement, heu, de clients et puis, heu, j 'avais pas mon sac de sport sur moi et j'avais pas mes équipements sportifs et ce que j'ai fait c'est que bah j'ai depuis ce jour-là je me suis dit bah heu, j'avais possibilité de faire du sport, heu, jui ju suite à cette annu annulation. Heu, j'ai gardé mes équipements, heu heu, sportifs donc de tennis, mes raquettes, mes balles et puis, heu, shorts et et tee-shirts et baskets, heu, au cas ou en fait, il y aurait, heu, je serais confronté à cette situation-là et puis bah c'est arrivé en fait, heu, plusieurs fois où voilà, heu, bah j'avais pas, heu, j'avais pas enfin j'avais gros en fait j'avais un creux dans ma journée et j'en ai profité vraiment pour, heu, pratiquer et accéder, heu, justement à la salle de sport ou directement faire un petit, heu, faire une petite séance de tennis et puis par rapport aux collaborateurs aussi je réponds à la 2e partie de ta question, c'est c'est vraiment intéressant parce que j'ai eu, heu, j'ai pu échanger aussi avec des des personnes justement dans le monde du sport et puis, heu, et derrière en fait on a réussi vraiment à ajuster, heu, des créneaux, heu heu, propres à chacun, je m'explique un peu plus, heu, en fait il y a il y a des des personnes voilà qui sont plus disponibles le matin et d'autres qui sont plus disponibles après-midi, le soir et cetera donc ça me permet en fait de savoir, heu, avec quelle personne je peux par exemple faire une séance de sport ou m'entraîner au tennis, heu heu, c'est ça me permet vraiment d'avoir une heu de développer en fait ce d'optimiser au maximum ce temps en fait, heu, sportif. Je sais exactement la la personne avec qui je peux, je vais parler, je pense que oui c'est c'est très très juste comme question oui.
Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais bien sûr, de toute manière, c'est, heu, c'est une idée qui est assez répandue, le fait de devenir, heu, indépendant, heu, de changer de travail, déjà ben félicitations pour ça, parce que c'est un, c'est déjà un un changement d'univers, c'est un cap, c'est un investissement, c'est une énorme responsabilité, tu l'as dit, tu as une famille aujourd'hui. Est-ce que, heu, ta famille, elle te soutient? Elle te elle te elle te permet est-ce que même quelques fois, i ils pourraient t'accompagner, heu, du coup pour passer ces séances de sport-là? Même si évidemment vous êtes pas au même niveau, mais heu, peut-être que le simple fait qu'ils soient présent, d'avoir un soutien, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce que, heu, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce qu'ils en pensent eux aussi